Mình á hả, ơ, mình nghĩ là hồi thời đại học mình đi cắm trại với trường á, thì, ờ yeah, cái đó họ làm là đúng nghĩa cắm trại luôn, là giống như là họ sẽ dựng chắc, ơ, dựng 200-300 cái lều gì đó cho sinh viên. Thì mỗi lều á, là sẽ chia, ờ, ra nam nữ, rồi bao nhiêu bạn á sẽ vô một lều, thì thường là cỡ từ 5 tới 6 bạn sẽ vô một cái lều. Rồi, ờ, yeah, ngủ chung, rồi tối là quây quần.
Ừm. Ừm. À. Cắm trại trong sân trường á hả?
Không, không, có nghĩa là đi, ơ, Phan Thiết. Đợt đó là đi Phan Thiết, thì là, ờ, trường mướn nguyên cái khu resort á. Thì là những mà người những người cán bộ cho công nhân viên ở trong công ty á, thì họ ở khách sạn, còn những đứa sinh viên không có tiền thì sẽ ở lều. <laughs>
À, à. À. À. <laughs> Kiểu kiểu giống như chia từng lớp ha. Nhưng mà trường mà chịu làm như vậy là cũng khá chịu chi á, tại vì cái suất cái số lượng sinh viên khá là đông mà làm như vậy cũng cũng rất là, ừm, à, mệt mỏi đó.
Đúng rồi, hông, tại vì sinh viên đi mình cũng có đóng tiền. Nhưng mà nói chung là họ, ờ, tổ chức như vậy cũng rất là hay, tại mình thấy giống như sinh viên tối đó là ra, ờ, đố quây quần bên bếp lửa trại với lại có cơ hội giao lưu với các anh chị trong công ty của các công ty khác á.
À. Đúng rồi. Ừm. Ờ, khá là hay á, nghe cũng thích, ờ.
Ừm, nên là đúng rồi, kiểu, mình cũng kiếm thêm những cái connection để, ờ, mở rộng mối quan hệ cho mình xin việc sau này á. Thấy cũng ô kê, ừm.
À, thấy thấy khá là đúng. Mình thì, à, thật ra là mình có nhiều chuyến cắm trại lắm. Nhưng mà thật ra là cái chuyến mà mình, à, cắm trại á, mà mình thấy rất là thích đó là ở Tà Năng- Phan Dũng á. Bạn có đi Tà Năng- Phan Dũng chưa?
<laughs> À, Tà Năng, mình biết, mình biết cái chỗ đó nhưng mà chưa đi bao giờ. <laughs>
Thật thật sự đúng là chuyến đi hành xác nghe, nó đi khoảng, a, mình đi là 3 ngày 2 đêm. Thì 2 đêm cắm trại. Ừm.
Ờ, nhưng mà mình thấy cảnh lại rất là đẹp, đi săn mây đồ thấy đẹp lắm.

Thì, à, bão lũ cho nên là hông có chỗ để tắm, à, nói chung là mỗi người được, kiểu giống như là ờ, không có tắm luôn, ở chịu ở dơ luôn. Xong mình có đem một số khăn giấy ướt á, mình lau người vậy thôi. Ừ.
Trời, nguy hiểm quá vậy. À, ừm. Không mà thiệt, đi cắm trại là mình thấy, ơ, kỹ năng sinh tồn được phát huy rất là <laughs> lên đỉnh điểm luôn. Nhưng mà, kiểu, mình hông có thích là giống như khi mà đi cắm trại tự túc thì giống như mình phải bày biện ra mình nấu rồi nhóm lửa, cái nó hơi cực. Rồi đúng rồi, nhiều, cứ lỉnh kỉnh đồ luôn á.
Đồng ý. Khá là nhiều ha. À.